<chuckles> Абсолютно верно, да. То есть какой-то такой вот полу в дреме, ты в каком-то состоянии. Очень неприятное чувство. Поэтому я даже и планирую когда поездки, я никогда не беру ночные переезды.
Мгм. Да-да-да.
Так, и мы вернем мгм, к тому
Да, это хорошо. Да, давай, давай к, э, утренним ритуальчикам. Что у тебя есть? Что ты любишь? Зарядку любишь делать?
А. Утренние. Нет, нет, я вообще вот, э, я валяюсь. Ну, я валяюсь с книжкой вот, опять же. Вот, э, в идеальном моем утре- это мой супруг приносит мне кофе, а, в постель. Ну чаще всего так и бывает, на самом деле, потому что, э, у нас такой режим, да.
Нет? <chuckles> Я валяюсь. О. Мгм. А, то есть у тебя идеальное утро очень часто.
Да, да, вот и меня никто не трогает, вот. Ну, как бы никакие вопросы не решаются. Я не вот не люблю, когда н утром на меня наваливают, э, вопросы, проблемы, рабочие задачи. <chuckles>
Класс. Это идеально. Слушай, это никто не любит. <chuckles> Утро вообще не создано для серьезных, каких-то важных дел.
Да. Я тоже считаю, да, утро
Даже фирмы, по-моему, что-то, ну только ну только в в обеденное время там уже начинается прям платежеспособность, э, фирм. Они начинают оплачивать какие-то счета, а в 1 половину дня нет нет, все пьют кофе.
Мгм. <chuckles> Ну и правильно. Ну это хо это хорошо, да. Ну вот у меня так в жизни не было. В 1, э, 1 половину моей жизни, как-то я так ее, да, вот так обозначу, я думаю, да, моя работа была очень ранней всё время, и вот всё начиналось очень интенсивно, и, а, я страдала прям. Ну вот этот я была, вот этот человек не в настроении вечно. Щас
Да. Мгм. Вау. А насколько ранняя была работа?
Ну, когда-то у меня смены начинались с 8 утра, но это куда-то мне надо было еще доехать, как правило, далеко. Да, да, уже начинается.
М. Это ты уже в 8 на работе была, а ещё надо было встать и доехать. О.
Да, собраться вот это всё. И короче, для меня это слишком рано. Я, конечно, очень дискомфортно ся чувствовала. А, да. Ну, м, слава богу, уже такого нет.
Ой. Это очень тяжело. Ты долго проработала на такой работе и в таком режиме?
Ну, несколько лет. Да, скажем так, да несколько лет. На ра ну, это были, да, там, наверно.
Несколько лет, да, м Это достаточно, чтоб понять, что тебе не сильно подходит этот график, да? <laughs> Да-да.
Да! <chuckles> Абсолютно верно, да. Потому что, нет, ну есть люди, кому нравится. Я даже жи живу в стране, в которой людям, тут вот кто-то начинает в 6 работать. Ну, то есть им нравится. Они зато такие в 2, э, в 2 часа уже свободные, в 4 в основном все. Но мне это не нужно, да. Мне важнее, да, мой комфорт. Вот. Утром- это вот, э, релакс, кофе, а, и по почитать, э, что-то послушать, если хочется, да, но вот в очень спокойном режиме.
Да, да. Да. Мгм. Да.

А ш шт по повтори, пожалуйста, вопрос. Не пон а.
Ус тебя усыпляет чтение? Ну, то есть, тебе хочется спать, или ты просто читаешь, чтобы другую активность какую-то сделать?
А это уже зависит от, э, от книги. <chuckles> Вот, некоторые с т книги такие интересные, что невозможно, конечно, оторваться, и приходится усилия прилагать. А какие-то бывают, да, довольно спокойно я засыпаю, да. Но я не для этого их читаю, да, я всё-таки внимательна, да.
А. Мгм. А, ты вот, вот, <chuckles> вот, я про это и спрашивала. Ты читаешь, чтобы уснуть, или чтобы просто почитать, потому что это твое любимое занятие?
Да, га Просто, чтобы почитать. Да-да, ты абсолютно права. Я это делаю для удовольствия. Я, как бы, знаю, что вот я щас лягу в кровать, и я щас возь на ба почитаю книжку, и мне от этого хорошо, тепло, уютно, по-домашнему, вот. И, э, ну и, соответственно, да, и этот процесс, всё равно, он такой, как бы, более медитативный. Ну и, э, а, из него легче уйти в сон, чем после, там, просмотра фильма даже, вот, или сериала. Это точно, вот.
Мгм. Да. Ой. Класс. Мгм. Мгм. То есть, в среднем, у тебя, а, чтение именно перед сном обычно происходит?
Ну, и и и и в том числе, да. Оно у меня и утром происходит, если есть такая возможность, и днем как Я просто много читаю. <chuckles> Но нет, нет, у меня такой график, э, больше сдвинутый чуть-чуть, э, в сторону 2 половине дня, поэтому могу себе позволить <chuckles> с утра поваляться, да. Но стараюсь, всё равно, и просыпаться более менее в одно и то же время, потому что мозг и организм очень любят режим. Вот это тоже очень важная история, да. Это
Мгм. О, даже утром? По выходным? Мгм. <chuckles> Да, это точно, это правильно там. Слушай, а ты давно уже вот режим сделала?
многое зависит. Нет, нет, к с к сожалению
Относительно сна, бодрствования.
а, к сожалению, нет, э, вот. Просто, на самом деле, мой организм мне давал немножко, а, такс такой, ам, да, он и сигналы давал, но я их игнорировала. Но мнь я, как бы, высыпалась, да, и чувствовала ся хорошо. Но б там, несколько лет назад я, всё-таки, начала уже чувствовать, что, всё-таки, как будто бы могла бы быть и пободрее. То есть сплю по часам нормально, э, да, а, но вот как будто не хватает энергии, да, иногда на целый день. И поэтому как-то пришла к тому, что даже несмотря на график, там, более вечерней моей жизни, вот, всё равно, это не мешает спать ночью, да, дома <chuckles> предпочтительно, вот.
Мгм. Сигналы. М. Мгм. Да, да-да. Мгм. <laughs> Предпочтительно. Да, желательно. <chuckles> Хорошо. Книжка- это 1 ритуал. Что еще тебе помогает, э, успокоиться и как-то лучше уйти ко сну?
Да, да. Так, мгм.